Mạng xã hội bây giờ á, thực sự nó ảnh hưởng đến rất là nhiều cái lãnh vực ở trong đời sống luôn, kể cả cái gia lãnh vực, gọi là, truyền hình truyền thông nữa nè. Hông biết á, là bạn thấy cái mạng xã hội ha, nó ảnh hưởng như thế nào đến truyền hình truyền thông vậy bạn?
À, thì mình thấy là cái công nghệ thông tin gần đây nó phát triển rất là mạnh nh trong những năm gần đây á. Và đặc biệt là mạng xã hội mình thấy cũng phát triển rất là mạnh, ờ, theo cái xu h xu thế của công nghệ thông tin phát triển như vậy á, thì mình nghĩ là nó ảnh hưởng rất là sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực, chứ không riêng gì truyền hình. Đặc biệt là cái mạng xã hội bây giờ mọi người tức là cái số lượng người dùng rất là nhiều, và cái khối lượng người mà sử dụng, giống như kiểu TikTok hay là Facebook hay là những cái mạng xã hội, nền tảng mạng xã hội khác ấy, thì chiếm đa số thời lượng sử dụng điện thoại hay là cũng như là những cái iPad rồi. Thời lượng sử dụng online ngày nay thì người ta sử dụng mạng xã hội rất là nhiều. Cho nên là nó ảnh hưởng rất là lớn đến truyền hình đó bạn.
Ừm, đúng á. Ừm. Ừm. Đúng ha. Ừm. Đúng đó bạn! Ừm, có cái hình ảnh như là ngày xưa á, thì, kiểu như là, cuối ngày rồi cha mẹ, con gái cùng nhau ngồi xem TV nè. Còn bây giờ cái hình ảnh mà người trẻ mà còn ngồi xem TV theo giờ phát sóng á, dường như là hiếm thấy luôn. Bạn có thấy như vậy hông?
Ừm, đúng rồi đó! À, mình cũng đồng ý với bạn ấy. Tại vì á, bây giờ bạn cứ để ý mà xem, ví dụ bạn đi, ơ, đi ra ngoài hoặc là bạn đi, ơ, uống cà phê với bạn bè đi, hoặc là bạn đi tụ tập bạn bè, đôi khi bạn thấy cái tình trạng là, ờ, mỗi người cầm một cái điện thoại. Đó, cho nên là bây giờ ừm, cho cho bây giờ nhiều khi là cái sự tương tác với nhau á, nó rất là hạn chế. Và kể cả như là g cái quan điểm của bạn nói, ơ, về khía khía cạnh gia đình cũng vậy. Ngày xưa thì, ví dụ như, khi mà buổi tối, khi mà ăn cơm rồi đi, thì có thể là cả gia đình coi coi TV, mà không coi TV thì sau đó thì vẫn tụ tập giống, kiểu, coi những cái tin tức buổi tối hoặc là có thể là coi phim trên TV, trên truyền hình. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà bây giờ thì mình thấy là mỗi người mà ôm một cái điện thoại, nhiều khi là cái việc mà xem những tin tức ở trên truyền hình hay là xem những cái ch chương trình ở trên TV ấy, trên truyền hình thì nó rất là hạn chế. Mình rất là đồng ý với bạn cái khía cạnh đó đó!
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ừm. Ừm, vui lắm á! Ừm, đúng á bạn. <laughs> Ừm. Ừm, rõ ràng là cái cái cái thói quen xem truyền hình của khán giả nó nó rõ ràng, nó thay đổi g giống như là gần như là hoàn toàn luôn á bạn. Với lại bây giờ nè, những cái mạng xã hội nó có những cái dạng như là clip ngắn. Đó, có khi nào những cái dạng clip ngắn như vậy đó, càng làm cho người xem là quên luôn cả cái việc mà thưởng thức những cái tác phẩm dài hông?
Ừm. Ờ, đúng rồi, hiểu. Ừm, đúng rồi, tức là, ờ, ngày nay thì, ờ, tất cả mọi thứ nó đều phát triển rất là nhanh và tức là cái guồng quay, a, kể cả từ công việc xã hội, gia đình ấy, nó đều quay như chong chóng, nó phát triển liên tục và nó mang một tốc độ rất là nhanh, cho nên là cái sự kiên nhẫn của con người thì đâu đó nó cũng bị mất kiên nhẫn ở rất là nhiều khía cạnh, đặc biệt là vấn đề là, ờ, giống kiểu là, giải trí trên mạng xã hội hoặc là xem phim truyền hình. Bây giờ mà để mà ngồi một một tiếng, hai tiếng để xem hết, ưm, bộ phim thì mình thấy là rất là khó cho đặc biệt là một số người x trẻ tuổi. Ví dụ như ngồi khoảng 2 tiếng đồng hồ xem bộ phim trên ti vi đi, có thể là đi xem rạp thì có thể là nó còn hứng thú một số những cái, ờ, hoạt động bên ngoài nữa, nhưng mà thực ra nếu mà để mà ngồi mà coi ti vi 2 tiếng đồng hồ thì mình thấy cũng hơi lạ. Nên là cái cái việc mà coi video ngắn như bạn nói thì mình rất là đồng ý là tức là, ờ, thường là cái sự đúng rồi, nó dạ ảnh hưởng rất là nhiều ấy.
Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, đúng á. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi bạn. Nó cũng khá là ảnh hưởng ha. Ừm, ừm. Ừm, với lại bây giờ á, người ta xem qua những cái kênh như là YouTube nè, rồi Facebook này nọ nè, à, nên bởi vì nó nó nó đa dạng những cái chủ đề phim hơn, rồi lại cũng tiện rồi bấm tới bấm lui. Còn khi mà bạn coi truyền hình á thì đâu có cái dạng như là lướt qua những cái đoạn mà mình hông thích đâu. Thế thì bạn nghĩ là khi mà mình xem qua những cái kênh như vậy á, nó có ảnh hưởng đến cái việc mà truyền hình tìm kiếm khán giả hông?
Ừm. Đúng rồi. Ô, nó cũng, a, ảnh hưởng đấy ba. Thực ra là nó ảnh hưởng nhưng mà thực ra là bên khi bên khía cạnh mà để coi những cái tác phẩm trên truyền hình hoặc coi phim trên truyền hình ấy thì nó vẫn có nhiều yếu tố để khai thác từ những cái video ngắn như vậy. Ví dụ có thể là quảng bá những cái tác phẩm hoặc là những cái gameshow, hoặc là những cái show diễn trên truyền hình bằng những cái, gọi là, video ngắn, tức là nó mang cái nghĩa xúc xúc tích hơn, tức là nó có thể là một cái tóm tắt hoặc là một cái tổng kết hoặc một cái quảng bá nào đấy cho một cái chương trình truyền hình nào đó. Thì nói chung là nó cũng hay. Ừm, nói chung thay đổi cách, mình nghĩ là vậy. Với lại ờ
Ừm, ừm. Ừm. À, cũng nên thay đổi ha. Ừm. Ừm, ừm. Thế bạn thấy bản thân của bạn sao? Bạn có thay đổi cái thói quen xem truyền hình của mình hông?
Trời, với mình thì nó thay đổi rất là rõ ràng luôn á bạn ạ! Tức là ngày xưa thì cũng rất là hay coi tivi đồ, nhưng mà từ từ từ khoảng mấy năm trở lại đây thì để mà coi giống như mình nói lúc nãy để mà ngồi 1-2 tiếng đồng hồ coi 1 bộ phim thì thực ra là mình không không mình cũng không có thời gian với lại cũng không không đủ kiên nhẫn. Với thứ hai nữa là thứ hai nữa là bây giờ những cái tiện ích, ờ, từ điện thoại nó tức là nó được, ờ, gọi là, phát triển lên một cái tầng tức là cấp độ rất là cao. Ví dụ khi miện bạn cầm một cái điện thoại bạn có thể làm được mọi thứ. Thế cho nên là, ờ, phụ việc phụ thuộc vào điện thoại với lại việc mà thiếu kiên nhẫn và để mà xem truyền hình thì nó rất phổ biến, tất cả mọi người chứ không có riêng gì mình. Mình cũng bị rơi vào cái cái guồng quay như vậy đó. Tức là nó rất là, ờ, rất là lười, ờ, tức là không tức là không có đủ kiên nhẫn để mà coi một cái chương trình truyền hình dài như vậy.
<laughs> ừm. Ừm, sao nè? Ừm. Không coi luôn ha? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, cũng phải. Ừm. Ừm, ừm, thực sự thì, ờ, mình nói cái chiều này nhưng mà mình cũng phải nói chiều kia. Ví dụ như cái mạng xã hội và clip ngắn á, đôi khi nha, nó lại cắt nhỏ những cái chương trình truyền hình, á, và bởi vì nó cắt nhỏ ra như vậy cho nên khán giả mới biết đến cái chương trình truyền hình đó, rồi mở TV lên xem. Á, bạn có thấy là cái trường hợp này nó đang diễn ra hông?
Ừm. Ừm. À, à. Ồ có chứ bạn, thực ra là không riêng về gi gi không riêng gì truyền hình mà kể cả những cái bản nhạc cũng vậy. Thực ra là ví dụ như mình nhà mình là hay lướt TikTok đi ví dụ như khi mà mình lướt TikTok mình thấy một cái đoạn, ờ, phim ngắn, tức là người ta cắt ra từ một cái bộ phim dài chẳng hạn, rất là hay. Thì đôi th thì đôi khi ừm, đôi khi cái đoạn hấp dẫn ấy, nó lại lôi cuốn mình tìm hiểu sâu hơn về cái tác phẩm, về cái bộ phim đó, hoặc là về một cái chương trình truyền hình đó. Thì nó cũng mang ý như mình nói hồi nãy là nó mang ý ý nghĩa là tức là nó sẽ quảng bá cho bộ phim truyền hình để trỏ người xem về cái về cái cái cái chương trình truyền hình đó. Thì nói chung cũng rất là hay, mình thấy là cũng nó cũng có mặt tích tích cực mà nó cũng có mặt tiêu cực, nhưng mà mình nghĩ là đối với đối với những người làm truyền hình thì chắc phải thay đổi cái quan điểm làm truyền hình để làm sao cho nó hợp với xu thế, hợp với cái mạng xã hội, để có thể là kết hợp mạng xã hội với truyền hình được thì hay hơn.
Ừm! Ừ, đúng rồi, cũng hấp dẫn chứ bộ. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, có một tích cực, tiêu cực ha? Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. À, thực sự nếu như mà chỉ ở cái, a, mức độ như là, à, quảng bá như là bạn nói á thì thì tốt. Nhưng mà có nhiều người á, họ lên đó, giống như là, spoil phim vậy đó. Đó, càng làm cho cái truyền hình nó bị mất view à, bởi vì nhiều những cái clip tóm tắt quá đi, người ta không có nhu cầu phải coi nữa. Bởi vì coi mấy cái video ngắn đó coi như biết luôn bộ phim rồi, mất hứng, kiểu vậy á.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ờ, đúng rồi. Đ đúng rồi, đặc đặc biệt là bạn thấy bây giờ một số những cái nhà sáng tạo nội dung ấy, người ta làm những cái clip về, ờ, review phim rồi thì review chương này kia. Thì tức là cả một cái chương trình hoặc cả một bộ phim, ừm, đâu đó 1-2 tiếng đồng hồ, người ta chỉ có gom lại trong vòng 10-15 phút, 15-20 phút. Thì nói ch người ta chỉ có, gọi là, c cắt gh cắt ghép những cái đoạn hay nhất, những cái đoạn mà nó cao trào nhất, thì đương nhiên là những cái đoạn đó thì lại gây cảm xúc rất là mạnh đối với người xem. Cho nên là cái mạng xã hội nó s nó ra và những cái cái thể loại video ngắn như kiểu như vậy thì nó sẽ làm mất giá trị của truyền hình đi rất nhiều.
Ừm. Ờ, đó, đó, mấy cái đó đó. Ừm, ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn, cho nên nhiều khi là tại sao mà, ờ, người ta không có nhu cầu phải coi TV nữa là vậy. Người ta đã bị vượt qua khỏi cái cảm xúc hào hứng rồi. Đó, ừm, vậy thì bây ý là các nhà sản xuất truyền hình á, họ đang phải có những cái hình thức để thích nghi với cái xu hướng mới như thế nào hông?
Ừm. Đúng rồi. Với lại với lại cái với lại cái sự kiên nhẫn. À, thì giống như mình nói ấy, tức là cái cái mạng xã hội á, những cái video ngắn ấy, hoặc là những cái những cái trang mạng xã hội khác, có thể là là cái công cụ để mà quảng bá, ờ, có thể ch có thể là những người làm truyền hình có thể xem nó là một cái công cụ để mà quảng bá cái tác phẩm và trỏ người xem v về cái chương trình truyền hình mà mình mong muốn. H hoặc là đâu đó nó có một vài cái khía cạnh, khía cạnh khác, ờ, có thể là sử dụng, có thể là ừm, mình cũng không biết hình dung như nào, nhưng mà thực ra là cái cái tác dụng tác dụng chính nó vẫn là sử dụng, tức là phải thay đổi, tức sử dụng mạng xã hội để qu đ để quảng bá phần nào thôi. Chứ mình nghĩ ừm, chứ mình nghĩ là mình nghĩ là nếu mà cứ nó phát triển theo cái kiểu trong một vài năm vừa rồi và tương tương lai thì khả năng là vì cái việc mà xem truyền hình thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái mạng xã hội.
Ừm, đúng. Ừm. Ồ! Cũng hợp lý. Ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình phải thích hợp ha. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm, chính xác luôn. Thế bạn có nghĩ là, ừm, người làm truyền hình á, nên theo xu thế để mà mình làm những cái format chương trình cho nó ngắn gọn lại để cho người người xem á người ta không có bị, gọi là, mất kiên nhẫn không? Bởi vì xu hướng giờ người ta coi nhanh quen quá rồi.
Đúng rồi. Ừm, thì mình cũng đồng ý với bạn. Tức là một số những cái chương trình truyền hình thì cũng nên coi ngắn lại với lại tập trung vào những cái, gọi là, cao điểm, những cái ý chính thì sẽ làm cho người xem tức là nó không bị nhàm chán. Với thứ hai nữa ấy, thứ hai nữa là ví dụ như những những cái chương trình truyền hình thì nó có nhiều chương trình khác nhau, mình không nói riêng về phim mà nó có r rất nhiều chương trình truyền hình khác thì, ờ, tức là tức tức là nó phải đa dạng thể loại đi. Ví dụ như bây giờ bạn thấy có những chương trình truyền hình, ờ, rất là lớn, ơ, mà giống kiểu là những cái chương chương chương trình, ờ, x đi thực tế này kia á, mình thấy tổ chức á, thì mình thấy là những cái đó nó vẫn thu hút được phía người xem cũng khá là nhiều. Thì nói chung là phải, tức là, ừm, tức là phải đa dạng hóa lên chứ thay vì là ngày xưa cứ coi giống như kiểu tin tức trên coi phim. Nhưng theo mình, ngày xưa tại vì mình coi thì cứ cứ hình dung ở trong đầu là chương trình truyền hình là gì? Một số những cái gameshow mà ở trên truyền hình thì nó có s trước giờ. Cái thứ hai nữa là tin tin tức thời sự. Đúng rồi, bạn nói đúng. Nhưng bây giờ bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đa dạng lắm á chứ! Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, cả gameshow rồi coi phim, rồi thời sự này nọ đó. Ừm. Ừm, kiểu như là kéo thêm mở rộng ra ha? Ừm. Và nếu như mà bây giờ những cái má trang mà, ừm, à, mạng xã hội nó phát triển như vậy như là TikTok hay Facebook này nọ á, mình có khi nào là, ừm, những cái hãng truyền hình nó nên hợp tác với những cái người nổi tiếng ở trên đó, những cái nhà sáng tạo nội dung để mà kéo thêm tương tác, để cho họ là có cái, a, khả năng, gọi là, truyền bá cũng như là phổ biến, ờ, giới thiệu những cái chương trình truyền hình cho nó nhiều lên? Bạn nghĩ vậy hông?
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, nói chung là nói chung là mình cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có tác dụng nhiều để tức là nó nó tức tức là nó chỉ có mang cái ý nghĩa để kéo lại phần nào tương tác của, ờ, khán giả đối với với với lại, ờ, các chương trình chương trình truyền hình thôi. Còn bây giờ cái xu thế đi theo mạng đi theo mạng xã hội nó vẫn là rất là nhiều và cái sự kiên nhẫn của người xem cũng như là cái sự phát triển, ờ, không ngừng nghỉ của công nghệ thông tin rồi thì, ờ, cuộc sống nó rất hối hả và mọi người không có đủ kiên nhẫn, không có đủ, gọi là, nhẫn nại để mà xem hết một chương trình truyền hình, cho nên là cũng khó cho những người là những người làm truyền hình.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Hiệu quả tương đối thôi ha. Ừm. Ừm. <laughs> Đồng ý. Ừ, đúng rồi bạn. Vậy thì những cái đài truyền hình như vậy đó, họ nên thành lập một cái kênh TikTok riêng hông? Bây giờ xu hướng thích ngắn phải hông? Ô kê, tôi có một cái kênh TikTok để mà quảng bá những cái chương trình tôi làm, ô, rất ngắn gọn đây nè, để mà thu hút thêm người xem. Bạn nghĩ cái điều đó nó có hồi hiệu quả hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ồ, mình nghĩ là cũng có hiệu quả đấy, tức là nếu mà s tức là, ừ, thành lập những cái kênh như YouTube riêng này, rồi thì kênh TikTok riêng, Facebook riêng này kia. Ngoài những vấn đề mà, ờ, giới thiệu cái tức là giới thiệu cái cái cái tác phẩm truyền hình của mình á, thì còn tức là còn tương tác với khán giả nữa. Thì nói chung là cái cái cái sự tương tác nó cũng, ơ, nó cũng chiếm phần nào là, ờ, tức là cái cái cái cái tầm của cái tức là cái sự quan tâm của người dùng, ví dụ như là khi mà có một cái, a, ca sĩ hoặc là diễn viên nổi tiếng nào đấy tương tác với lại kênh, hoặc là ví dụ như bạn hồi như như hồi nãy bạn nói là có thuê những cái người nổi tiếng gì đó thì để mà làm. Tức là giới thiệu cái tác phẩm của mình ra công chúng, hoặc là hoặc là có thể là thay mặt đài truyền hình để mà giải đáp những thắc mắc của, ờ, của người dùng, thì có thể là đâu đó đ tức là ngoài cái ngoài cái yếu tố xem truyền hình, thì còn cái sự tương tác nữa, thì cũng hay. Khi mà người ta cứ tạo những cái kênh TikTok hoặc là những kênh YouTube rồi Facebook, nói chung là cũng hay bạn ạ.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng ha. Ừm. Ừm. Thế thì bạn có nghĩ là, ừm, cái việc mà cái mạng xã hội đó, nó đưa ra những thông tin nhưng mà đôi khi nha chưa chắc cái việc mà họ cắt ghép như vậy á, nó lại là những cái thông tin chính xác. Thì những cái việc đó nó càng liên ơ, con làng làm cho những cái thông tin mà liên quan đến chương trình truyền hình á, nó càng bị hiểu sai đi hông?
Ừm. Ừm. Chính xác, tức là thực ra là bây giờ ấy, ừm, một số những cái nhà làm nội dung sáng tạo trên những cái vi TikTok hoặc là YouTube video ngắn ấy, thì thường người ta đúng rồi, tức là người ta đánh vào cái sự, ờ, tức là thiếu kiên nhẫn của khán giả người ta cắt ghép liên tục á. Vậy và một số những cái, ơ, ờ, phim ngắn nó mang ý nghĩa rất là tiêu cực, giống, kiểu là, thực ra là, cả một ví dụ như là cả một cái ê c cái đoạn truyền hình nó rất là dài như vậy nhưng mà người ta cắt ghép lại theo cái nghĩa tiêu cực ấy, thì nó rất là nó sẽ rất là mang lại cái giá trị rất là xấu và nó rất là nguy hiểm đối với xã hội, thì, à, và
Ừm. Ờ, đúng á. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Tức là nhiều khi chỉ chọn những cái khoảnh khắc nhưng mà lại không mang tính tích cực, để chủ yếu là câu like, câu view thôi. Nó làm cho những cái, ơ, thông tin chính thống như là cái đài truyền hình á, nó bị ảnh hưởng rất là lớn luôn. À, vậy thì, ờ, theo bạn thì ngành truyền hình nên làm cái gì để mà bảo vệ được cái chất lượng của mình?
Ừm. Thì đó. Đúng rồi. Ừm, thì thực ra là cái nếu mà, đấy, nếu mà đặt câu hỏi như vậy cho những người làm truyền hình thì có thể là nhưng mà m theo quan điểm riêng của mình thì thực ra mình cũng chỉ nhìn góc độ riêng của mình thôi, thì nói chung là, ừm, theo quan điểm của mình thì cái việc mà những cái đài truyền hình sản xuất những kênh kênh bây giờ thứ nhất mình nói là phải đa phải đa dạng cái kênh lên. Tức là ví dụ như thay vì thay thay vì những cái chương trình truyền hình trước đây nó chỉ gò bó trong một số những cái phạm vi nhất định, phim rồi thì hay là những cái chương trình về, ừm, ờ, ờ, tin tức các kiểu thì bây giờ có thể thà đa dạng hóa lên, hoặc là có những cái có những cái, ơ, ờ, chương trình truyền hình thực tế rồi thì có những cái diễn viên nổi tiếng quảng bá chẳng ngoài ra thì cũng phải sử dụng những cái mạng xã hội để mà quảng bá cho những cái chương trình truyền hình của mình, giống như mình nói hồi nãy là có thể là ca sĩ, rồi, ừm, nghệ sĩ nổi tiếng để mà tương tác với khán giả. Rồi thì, ờ, mình thấy là một số những đài truyền hình cũng có những cái kênh TikTok, kênh Facebook riêng để mà tương tác với khán giả. Và bên cạnh đó bên cạnh đó thì, ờ, thì mình nghĩ là hai cách đấy á, hai cách đấy là mình nghĩ là hai cách chính đối với quan điểm của mình. Hai cách chính sẽ làm cho, ờ, những cái chương trình truyền hình có thể là sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn và sự tương tác giữa khán giả với lại đài truyền hình thì nó cũng cũng nhiều lên. Cho nên từ từ từ đó từ đó dẫn tới cái sự, ờ, gọi là, quan tâm từ người dùng, ch từ người xem đối đến một cái chương trình truyền hình thì nó được, ừm, tức là, nhân rộng ra, rồi thì được quan tâm nhiều hơn thì cũng làm cho nó phát triển. Mình nghĩ là trong một vài năm tới, ừm, cái hướng như vậy thì cũng là tốt cho
Ừm. Sao nè? Ừm, đa dạng lên ha! Ừm, hợp lý. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, có lý đó. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Cũng phải ha. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, hợp lý. Ừm hưm. Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừm.
tất cả các cái kênh truyền hình, ừm.
Nhưng mà có khi nào á mà mình chạy theo cái trend mà video ngắn như vậy đó, làm cho những cái kênh truyền hình nó bị mất chiều sâu vốn có hông?
Ừm. Thì nó cũng bị ảnh hưởng đó bạn, nhưng mà thực ra, ờ, mình, ờ, sẽ chủ yếu là mình trỏ hướng của người dùng vào những chương trình hình của mình thôi. Và đặc biệt là cái kênh của mình cũng phải, gọi là thu hút thu hút và ngắn gọn lại.
Ừm. Thu hút trước đi, ha, đúng hông? Ừ, đúng rồi, để người ta mở ra xem đã rồi tính sau. <laughs> Nay nói chuyện với bạn rất là thú vị nè, cám ơn bạn.
Ừm. Cảm ơn bạn nha. Bye bye.